Ya, açıkçası, hani, bizim de çok hızlı alışabilmemiz için çok güzel şeyler düzenlenmişti. Hani, eee, kahvaltı, öğlen yemek etkinlikleri. Hatta bir akşam <swallows> iş çıkışında, eee, firmadaki herkese, işte, daha uzun kalması için, hani, özel bir yazı yazılmıştı da, eee, firmanın ofisinde, hani, bir, eee, parti düzenlenmişti. Bu hatta 3'üncü gündü diye hatırlıyorum, başladığımız gün. Yani, aslında bizim de kaynaşabilmemiz için, içerideki eski çalışanların da kaynaşabilmesi için, eee, hani, insan kaynaklarının elinden gelen her şeyi yaptığını düşünüyorum o noktada ama tabii yine, hani, COVID zamanı olduğu için
A! Harika. Hı, çok güzel. Hı hı. Ha, çok güzel. Aslında zor bir zamanı iyi atlatmaya çalışmış şirketin.
Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Eee, ve, hani, aslında o 3'üncü gün de kırılma günüydü diyebilirim. Hani, orada, eee, artık, hani, birlikte eğlendik, bir şeyler içtik, bir şeyler yaptık. Çok da keyifli olmuştu. Ondan sonra tabii biraz daha iyi olmuştu ama COVID devam ediyordu tabii ki. <chuckles>
<chuckles> A! Çok Hı hı. İlk 3 gün aslında birazcık zorlayıcı geçti anladığım kadarıyla. Sonrasında biraz daha sosyalleşme imkânın oldu. Peki, hani, o ilk günlerde önceden çalıştığın yerle kıyaslama moduna girdin mi sürekli? "A! Şu orada daha iyiydi, bu burada daha iyi." falan gibi, böyle, insanın aklından birçok düşünce geçer. Böyle bir modda mıydın? Yoksa "Hayır, ya, şu anda bu benim hayatım, yeni başlayan bir hayat. Burada artık ne ilerliyorsa onu takip edeceğim." gibi miydin?
Kesinlikle, evet. Tamamen kıyaslama içerisindeydim. <laughs> İlk girdiğim saniyenin içerisinde. Ya, tabii ki, eee, hani, firmanın kullandığı, eee, dijital uygulamalar, <swallows> eee, i u i işte, eee, uyguladığı sistemler açısından, eee, iyi olduğu çok şey vardı ama geliştirilmesi gereken şeyler de olduğunu görmüştüm ilk geldiğim noktada ve hatta şey yaptığımı hatırlıyorum. Eee, sanki bu tamam, benim, hani, işe alım sürecim, burada ben eğitiliyorum ama burada ben de biraz şey yapayım, not tutayım ve, hani, üstümle paylaşayım diye, hani, ilk 1 ay sonrasında tüm aldığım eleştirileri bir notta, bir e-mail'de toplayıp ona göndermiştim. Hani, bu, bu şekilde daha iyi olur diye. Onu da hatırlıyorum mesela. Evet. <chuckles>
A! Ha ha. Çok doğal aslında. Hı hı. Hı. A! Güzel bir özgüven aslında. Yani, o şekilde, emm, hani, o o fa o farkına varma süreci güzel. Ama bir bakıma da, hani, orada demek ki bir yerden sonra konforlu hissetmeye başlamışsın ki bu şekilde bir aksiyon alabilmişsin.
<laughs>